Eee, ya satu itu satu itu, dan selalu bisa beliau ini menjabarkan sesuatu itu, jelas gitu, dalam arti jelas ini ke seperti ini misalnya, contohnya.
Oke. Iya.
Kalau yang menurut kalau yang faktanya, beliau bilang ini fakta.
Iya.
Gitu, faktanya seperti ini. Nah, habis itu baru, "Tapi menurut opini saya." Nah, itu beda tuh, pendapat dia kan, tapi fak faktanya dia bilang dulu. Eee, "Ini yang yang benarnya seperti ini," gitu. "Tapi, menurut saya," nah itu, kalau yang fakta harus didengar, kalau yang opini terserah, gitu.
Oke. Iya iya. Iya. Jadi Oke, jadi, dia tidak jadi dia tidak serta merta, e seakan-akan menyelah menyalahkan, eee, orang tertentu ado atau, eee, pendapat orang lain gitu ya, atau dari sudut pandang tertentu. Tapi oke. Iya.
Eee, situasional situasional sih, seperti itu mungkin ya. Begitu.
Nah, kalau misal, e dengan guru yang seperti itu dan disaat e Kakaknya waktu SD, e pernah enggak sih kayak ngalamin mungkin, eee, benturan pendapat gitu atau momen yang Kakaknya ngerasa, "Kayaknya enggak juga deh," maksudnya meskipun guru tersebut memang bilang, e "Setahu saya atau sependapat saya." Tapi, ada nggak sih, Kakak, kayak momen dimana Kakaknya seakan ngajak berdebat gitu?
Nah, ini nih, ini yang sebetulnya bikin saya teringat sama beliau. Sepanjang memori saya, beliau itu tidak pernah memposisikan diri sebagai, apa ya, sebagai lawan ataupun sebagai pihak yang berlawanan dengan murid-muridnya, gitu. Jadi, beliau itu selalu menaruh kacamatanya itu, di kacamata anak-anak, gitu. Kacamata, ya bukan kacamata orang dewasa, tapi kacamata anak-anak, dan menurut saya jarang sekali loh, eee, guru
<chuckles> Iya. Oke. Apa itu? Oke. Iya iya. Oke. Iya iya.

Dia berbeda dengan bela diri yang lain kan, gitu. Pencak silat ini kan ada banyak falsafah-falsafah yang kita tidak mungkin temukan di, apa, bela diri yang seperti karate, atau taekwondo lah, atau apalah gitu kan. Kalau silat ini kan penuh dengan falsafah-falsafah kehidupanlah. Jadi kita tidak boleh memukul orang yang sudah jatuh, atau yang sudah menyerah, atau ya seperti itulah gitu. Mhm.
Betul. Oke. Iya. Oke jadi, eee, emang di pencak silat ini seperti ada ketentuan-ketentuan gitu kan. Jadi kalau misal pun emang bela diri, tapi ada beberapa kriteria yang, ya udah tidak boleh diserang gitu. Oke. Berarti Kakaknya ikut pencak silat juga gitu ya? Dengan guru yang sama?
Betul. Iya. Betul, ya maksudnya, se buk mmm. Iya. Satu paket ya kalau anak laki-lakinya ya, kami itu kami itu maksudnya anak laki-laki kalau yang ikut ngede eee, mengaji dengan beliau rata-rata menjadi murid beliau juga. Menjadi murid silat beliau. Tapi kalau yang perempuan sih nggak ya, butuh jadi, eee, murid mengaji saja mungkin. Gitu.
Oke. Oke. Ya ya. Nah, kalau untuk kayak misal tipikal gurunya itu, kan ini kan guru ngaji, dia tuh seperti apa sih yang, kenapa gitu bisa berbeda dari, eee, guru-guru lainnya? Seperti ke kata Kakaknya tadi, mungkin memang karena guru ngaji dari sikapnya gitu, terus kemudian tentang keilmuannya yang emang ilmunya itu bukan untuk, eee, ha hal duniawi gitu. Tapi untuk hal yang lain gitu kan. Lebih agama, agamis gitu.
Iya. Ya. Betul. Jadi, <clears throat> eee, sekali lagi ini kan pandangan saya. Pandangan orang lain mungkin berbeda ya. Ya kan mungkin eee, mungkin kalau orang lain dia lebih, menge apa, yang berpengaruh sama dia adalah seseorang yang bisa mengajarkan dia mencari uang <chuckles> atau atau apalah yang berhubungan dengan dunia kan gitu. Kalau buat saya mhm.
Betul betul. Ya ya. Pandangan pribadi aja gitu. Oke, jadi Oke, jadi ya.
Kalau untuk saya, saya pikir kalau beliau kenapa sangat eee, berbeda ya model karakternya itu, karena saya sendiri di rumah modelnya punya orang tua yang keras gitu. Sa saya dari keluarga salah satu, eee, institusi pemerintah di bidang pengamanan. Ayah saya di situ dari kakek saya juga di situ, gitu. Jadi kami memang
Oh, oke. Oke. Oke. Jadi dididik didiknya memang keras berarti ya kalau seperti itu. Oke.
Betul betul. Betul. Tapi, mmm, beliau ini, <tsk> apa ya, beliau ini punya satu nggak dibilang teknik ya, tapi satu cara. Cara beliau ini dia nggak nggak pernah nih sekarang saya udah seumur segini saya baru paham. Baru paham bahwa beliau itu tidak pernah m mengemukakan bahwa saya itu benar.
Ya?